Ciao. Allora, di cosa parliamo oggi?
Ciao, ciao. Parliamo di, eh, sonno. Ehm, ecco, quali abitudini ti aiutano a dormire meglio la notte?
Okay. Sì. Ma, ehm, diciamo, tu hai problemi in qualche modo a ad addormentarti, oppure fai
Ma io guarda, ho mhmm, diciamo, ho dei problemi a addormentarmi in quando, diciamo, se non sento, diciamo, proprio rumore, non riesco a addormentarmi, o poi ecco sono una persona che non non riesce a addormentarsi subito: magari ci sono quelle persone che, in qualche modo, hanno il sonno pesante, si addormentano subito, ma io non non riesco a dormire subito. Anche forse perché fino, a a poco prima di dormire magari sono un po' a che ne so, a sistemare qualcosa, piuttosto magari a guardare mail sul compiu cioè, mhmm, ecco, diciamo, n non non è che proprio mi rilasso, ecco, anche prima di do uhm, andare a letto. Quindi, ho delle abitudini che devo, mhmm, abbandonare, alcune dicevo da mh.
Sì. Okay. Cer Mh-mh. Sì. Mh, okay. Okay, okay. Certo, no, no, questa questa è un'abitudine, in qualche modo, che devi eliminare, anche perché diciamo, mhmm, ci sono proprio delle abitudini che ti aiutano a dormire meglio. 1 di quelle abitudini fondamentali, soprattutto oggi, è è allontanarsi, comunque, dai s dispositivi elettronici, uhm, perché comunque, ecco, l'utilizzo dello smartphone prima di andare ad letto, insomma, non è, una cosa molto sana. Ecco, sicuramente non ti aiuta a rilassare. Poi dipende ecco dal caso, eh, nel senso poi dipende dai contenuti, dipende da tante cose ecco, però in linea di massima, ecco, non ti fa benissimo.
Esatto. Esattamente. Eh. L'esposi certo. Eh. Esatto. Eh, questo è vero. Certo, certo.